Mit 'nem Dalmatiner, das hieß, sie war so, ähm, kniehoch, etwas stabiler und breiter gebaut als 'n Whippet. Also, die wog ihre 25 kg. Nein, nicht fünfundzwan 20. Nein, auch nicht. Doch, doch 20, doch 20 kommt, glaube ich, hin. zwanzig Kilo, 18 K 18, 20 kg wog die schon und, äh, hatte dann aber auch, ähm, so so Whippet-Dalmatiner-Gesicht, also, 'ne Mischung. Äh, f Sch Schlappohren und war aber mit, äh, schwarzen Pünktchen.
Okay. Boah. Okay. Okay. Ja. Ach Gott, Mann, wie süß. <snorts> Auch nicht schlecht.
Mhm. Dalmatiner-Fell hatte die richtig, ne, also, längeres Fell, war genialer Hund war das.
Okay. Ja, das glaube ich. Also, im Endeffekt dein Seelenhund.
Ja, das wie die Katze.
Wahnsinn. Ja, okay.
Meine Seelenkatze. Mhm. 100 %ig die Wiedergeburt meines Hundes. Die Charakterzüge und so, also, die waren schon echt ähn
Okay. Ja, okay, gut. Gut, ja, klar. Ja, im Endeffekt, ne?
Ja. Und auch beide schwarz-weiß. 'N bisschen leider.
Ja.
Ach, 3 sogar. Hammer. Was denn für welche?
Ja, ja, genau. <chuckles> Ähm, einmal 'ne Labrador-Hündin, dann ein, äh, Pinscher-Mix und 'n Chihuahua-Jack-Russell-Dackel-Mix.
Mhm. Mhm. Chihuahua-Jack-Russell-Dackel. Hör mal, 'n stures Ding bestimmt, ne?
Ähm, ja, so einigermaßen. <laughs> Aber ich muss dazu sagen, das ist im Endeffekt mein Seelenhund. Ähm, die Mutter war 'ne reinrassige und der Vater war Jack-Russell-Dackel-Mix.
Mhm. Okay. Ja? J
Angeguckt und, äh, bin dann dahin zu der Familie und, ähm, ja, quasi, der ist, ja, 'n Chihuahua, was 'n Chihuahua ist nicht groß, ne? Ähm ähm, der ist dann auf die Couch bei den Vorbesitzern und hat da quasi 'n Sprung gemacht und saß bei mir am Hals um den Hals herum im Nacken und ist nicht mehr von mir weggegangen.
Was Mhm. Mhm. Ja, hat er sich halt ausgesucht, ne?
Ja, richtig, genau, genau. Und dann war das Herz gebrochen und dann habe ich den kleinen Kacka mitgenommen. <chuckles>
Ja, ja, hast du gut gemacht, kann ich nachvollziehen. Das war bei meiner Katze also, die eine Katze, die jetzt noch hier ist, heißt Maui.
Ja. Maui.
Ja, ke kennst du Moana oder im Deutschen war Vaiana, den Disney Film, ja. Und auch so 'n kleiner King Kotelett ist wie Maui. Hat er einfach mal den Maui-Namen geerbt und, äh, ich habe den damals als schon als er klein war, habe ich dem das schon angesehen. An der an der Nasenspitze habe ich ihm das schon angesehen.
Ja, ja. <laughs> Okay. Okay.
Den habe ich von 'ner Freundin bekommen. Ihre ihre Katze war schwanger und wusste nicht, was sie mit den Kitten machen soll.

Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir.
Danke, das wünsche ich dir auch.
Wie geht es dir?
Mir geht es sehr gut, und dir?
Das freut mich zu hören. Ja, mir geht's auch gut. Ich habe langsam 'n bisschen Hunger und warte eigentlich nur, dass mein Freund mir schreibt. Ich führe eine Fernbeziehung, dass mein Freund mir schreibt, 20 Minuten bevor er mit'm Essen fertig also mit'm Kochen fertig ist
Okay. Ja. Okay.
dass ich dann anfange, weil ich brauche nicht so lange
Ah.
um dann zusammen zu essen.
'Ne coole Sache. <giggles> Auch nicht schlecht.
Ja. Ja, sch äh meine Katze, die die miaut dann immer wie verrückt, wenn ich in der Küche bin.
Okay. du hast eine Katze oder wie viele Katzen hast du?
Ich hatte noch. Also, der also, der wird jetzt 5 dieses Jahr und das wäre der
Oh nein.
Ja doch, das war ganz, ganz schwer für mich
Ein.
Und, äh, ich merke dem anderen Kater, manchmal so Einzelfälle.
Ja, das stimmt, so Einzelgänger. Ja, das ist
Gen ich weiß nicht, ähm, ob ihm das fehlt oder nicht. Ich weiß weiß nur, dass er komplett verändert hat. Er ist viel zutraulicher geworden. Er ist, äh, aber ja.
Okay.
Er ist, äh der beißt
Oh, schön. Okay. Also, höre ich im Endeffekt raus, dass, äh, Katzen deine Lieblingstiere
Mhm.
Nein?
Nein, ich hatte auch 'n Hund davor. Ich hatte auch schon 'n Hund 15 Jahre lang. Baby.
Okay. Was war das für 'n Hund? Was für ein Hund?
Äh, das war 'n Misch
Okay.
ei Dalmatiner-Greyhound-Mischling.
Ui. Boah, wie muss ich mir den denn vorstellen?
Hm. Hm, kannst dir vorst also, Italian Greyhound, ne, also, 'n Italian Whippet.
Ah. Ja.